А они у меня проходят обычно а активно. А я, в принципе, м, бывает, что накануне выходных активно использую телефон, а, чтобы договориться, например, с, э, в там в разных дружеских чатиках. А, может быть, мы куда-то едем, да? А, э, вот на эти выходные мы едем на мандариновую ферму. А, вот. <chuckles> Да. Э, может быть, э, мы, м, там соберемся поиграть в мафию, а, или на какой-нибудь барбекю, ам, но вот мы использовали телефон для того, чтоб для этого, э, э, э, об этом договориться, и больше я в нём, да, не торчу. <chuckles>
Да. М, здорово. Да, без него никуда. Мгм. Вот скажи, а именно для цифрового детокса, вот такого прям глубокого очищения, что тебе больше помогает? Вот как ты чувствуешь? А, вот встреча с друзьями, какие-то активности, или просто там пойти на природу, побыть одной, но именно в тишине, в такой, э, скукоте, как некоторые говорят, то есть вот именно чтобы как-то соскучиться по всему, <chuckles> а, э, что дает нам цивилизация. Что тебе больше помогает вот в с цифровой детокс сделать?
Мгм. Мгм. А мне всё-таки больше помогает природа и уединение, а, ну, или куда-то выезд вот на н меня и мужа, да, только. А у нас, э, недавно, не очень далеко от нас открыли совершенно замечательный отель, как раз который специализируется на цифровом детоксе.
О, молодцы какие. Вовремя, пора уже.
Э. Да, и это, слушай, это такая классная вещь. Да, это национальный парк. Да, то есть очень зелёное красивое уединённое, да, такое место. А, там, э, значит, под сенью деревьев, там еще такие ручейки, стоят кабины небольшие, да, лесные кабины, а, то есть где у тя буквально есть там вот спальня, э, ванная, а, и такой как бы микро, м, мягкий уголок, м, э, там с, э, не знаю, с холодильником и микроволновкой.
Мгм. Да. Ой, как здорово. Мгм. Да.
Вот, а, и там
То есть всё для удобства есть, но особо желания там задерживаться тоже не возникает? То есть, а, сделал свои дела и надо куда-то
Да. Э, нет, почему? Там очень, э, у уютно, ты можешь там сидеть хоть целый день, провести в этом домике, там огромные панорамные окна.
Ну, в этом как бы нет смысла, э, не не ну, не в этом плане, а что, как бы, ну, всё равно есть места, как-то вот хорошо посидеть, а так вот вроде ничего не задерживать, чтобы выйти на природу и наконец-таки слиться с ней воедино.
А, ну да, основной смысл, на самом деле, этого отеля: приезжая туда, ты сдаешь телефон на ресепшен, а, и забываешь о нём на 3 дня.
Ли Отлично.

Мгм. То есть получается, всё-таки надо, эм, подстраиваться под этот современный мир и выстраивать свои границы даже вот на общение с людьми, потому что всё поменялось, о, как-то люди стали более тревожными, несмотря на то, что у них появилась возможность больше контролировать, да, друг друга, детей, а, родителей. Но, с другой стороны, это почему-то привело в обратную ситуацию, что все стали более нервные, и при этом, ну, если на телефон не отвечают, то какая-то паника начинается.
Да. Мгм. Ага, да просто, что у людей теперь по пониманию. Вот раньше ты звонишь на телефон, например, такой стационарный, да, ты поговоришь с человеком, только если он в это время дома. А теперь получается, ты этого человека можешь застать где угодно и позвонить там ему там в любой момент. А, вот, и поэтому вот, ну, я, например, тоже и своих близких отучила, что мне можно позвонить в любой момент, ам, и, э, там принципиально не беру телефон, когда у меня там встреча с друзьями, когда у меня тренировка, ещё что-то. То есть я видела, как люди отвлекаются, э, в этот период на телефон, а, но вот для меня это не неприемлемо. <chuckles>
Да. Так и есть. Да, бывает. М, это очень здорово, такое некое немножко противостояние современному миру, чтоб не так сильно засасывало вперёд. Подо подождите, я ещё не успела насладиться жизнью. Какой-то поток.
Мгм. Да. <laughs> Да, вот я бунтарь, я тут бунтую. <chuckles>
Мгм. Спасибо тебе большое за твой рассказ, а, за то, что поделилась своим опытом и своими мыслями. Было очень интересно послушать и принять что-то к сведению. Пока.
Мгм. <chuckles> Да, спасибо тебе за вопросы. Это был интересный разговор, и до следующего. Счастливо.

А, да, есть такое, поэтому, во-первых, я стараюсь, э, м, сидеть за компьютером, о ну, у меня правильный компьютерный стул. А, вот.
И это хорошо.
И, я у меня есть схыз специальный комплекс упражнений для, э, шейного, да, такого плечевого пояса, а, дома, да, который ты делаешь. А, и есть еще такие специальные валики, на которых можно на полу лечь и полежать, и они тебе вытягивают и расслабляют, э, позвоночник вот, а, шею, плечи. М, это очень классно.
Мгм. Да, действительно, выглядит хорошо, пош ну, когда тебе что-то помогает на физическом плане восстановиться, это, конечно, очень полезно, а то некоторым приходится, в итоге, к врачам обращаться. Так, но если Мгм.
Да, я хожу примерно раз в месяц к остеопату, э, потому что как бы ты там не старался, да, ты всё равно затекаешь, а, хоть и спортом мы занимаемся много, и поэтому, вот приходить на такой, э, раз в месяц такую выправку всего- это очень полезно. <chuckles>
А, то есть всё-таки сложно. Мгм. То есть на самом деле, даже если ты так вот ответственно относишься, ам, и полностью не погружаешься в цифровой мир, всё равно достаточно сложно сохранять свое здоровье, даже физическое, если вот твой рабочий день, м, за компьютером. То есть, это непростая работа. Мгм.
Мгм. Да да, всё равно. Я уже даже сейчас и по 8 часов не сижу, а, даль давно уже, и всё равно, а, м, ну, ты устаёшь, ты затекаешь, э, и поэтому я считаю, ходить надо.

А знаешь, вот чем, а, больше я начинала работать, а, вот, э, за компьютером, да, с телефоном, проводить времени онлайн, а, о, вот такого необходимого, да, рабочего, а, когда у тебя есть рабочие чаты, рабочие соцсети, э, и вообще вся работа происходит онлайн, м, а, тем больше я старалась, э, всё это убрать максимально в то время, когда я отдыхаю.
Так. Мгм. А это очень хорошо, что ты это понимаешь в наше цифровое время. Это действительно нужно для начала осознать и как-то уже немножко бороться с этим, цифровой зависимостью, да.
Угу. Д м, ну, <chuckles> э, д я даже не знаю. Мне кажется, а, цифровая зависимость появляется даже вот у многих, кто кому по факту-то эти компьютеры и телефоны не особо нужны. Они просто в них сидят, а вот все, например, мои, да, много работающие, там, программисты, журналисты, а, ну, то есть люди, которые проводят кучу времени за экраном по работе, э, с вообще сломя голову от него бегут, <chuckles> как только у них есть такая возможность.
Так и есть. И это хорошо, потому что не все так поступают. Некоторые приходят, а, так от компьютера по работе к компьютеру, э, для просмотра там сериалов или или, да, какого-то, э, Инстаграма, или что-то, переписка- и тоже всё через компьютер. Да, это проблема современности. М.
Ага. <chuckles> По хобби, да. <laughs> Хм. Нет, нет, нет. А, м, мы, э, не такие, и поэтому, а, мы стараемся, ну, вот у нас уже выработался, я б не скажу, что это прям ряд правил, да. То есть, скорее, это некие такие привычки, а, которым мы стараемся следовать и, э, в в будние дни, да, и с о, на выходные- особенно.
Так.

<chuckles> Вот, а потом у меня, ну, естественно, есть перерывы в течение дня. А, я себе часто ставлю там какой-нибудь игровой спорт, а, мы ходим на тренировки, а, у меня там может быть просто прогулка в парке или посидеть на лавке с книжкой. А, ну то есть, опять-таки, да, я не стараюсь не брать телефон.
Здорово. Мгм. Скажи, а вот когда нет возможности куда-то выйти, ну, может быть, много дел, но перерыв всё равно нужно делать, потому что 8 часов рабочего времени провести за компьютером- это очень жёстко. <chuckles> А, как вот дома ты можешь отвлечься? М, какие у тебя есть ритуалы или вот что ты делаешь?
Мгм. А вообще, у меня, ну, несколько вещей прям помогает. А, первое- это просто пойти в душ. <chuckles>
Чтобы стр снова настроиться на работу? О, отлично.
Да, вода смывает отлично всю там усталость, а, она хорошо помогает размышлять, а, в душе приходят всякие решения неожиданных, а, проблем, над которыми ты бился, там, э, смотря в экран. <chuckles> Вот. Поэтому душ- это прекрасно. А, дальше, э, я с удовольствием прерываюсь на то, чтобы приготовить какой-нибудь вкусный ланч, ам, или что-то такое. Это будет и свеженькое, и ты, э, сделал перерыв.
<chuckles> Мгм. Это да. Приятное с полезным совмещаешь.
Вот, э Да, да, да. Я могу сделать дыхательную гимнастику, а, да или просто посидеть полчасика н на диване с книжкой. Это вообще мое любимое времяпрепровождение.
<chuckles> Отлично.